Ano ako diyan sir, ah, tawag dun oo, sobrang relate at na tsaka ano ako, eh, OGAG kasi ako eh. <laughs> Eh, may mabibigay ko sa'yong payo, matindi, kakaiba, eh. Palaban kasi ako, eh. Ah, namana ko siguro sa nanay ko na palapan palaban din na hindi kami pumapayag na na mamaliitin kami. Oo. Kahit foreigner pa yan, o ano, o mas mataas ang posisyon sa'kin. Kasi, naalala ko dat
Relate ba? <laughs> Oo. <laughs> Oo oo. Oo oo. Minamaliit. Oo o oo. Ah, para kang para kang yung coworker ko ganyan din yung sinabi. Eh, anyway, sige.
Eh, yung ano ah ah ano siya, parang associate publisher sa sa magazine dati. Ano yun tungkol sa kotse.
Oo. Oh, wow! Mm mm.
Pero hindi siya yung ano, ah, hindi yung Top Gear. <clears throat> Pero nakalaban namin yung ano, Top Gear sa sa sales nung mga two thousand five.
Oo. Ah, nice. Oo.
Tapos ang ang hilig kasi nun parang siguro ewan ko lang ah, baka ganyan yung ugal din ng boss mo ay ng bisor mo na yung mahilig mahilig mang, ah, bintang ng mali. <laughs> Hindi mo kasalanan pero ibibintang sa'yo. Eh
Oo. <laughs> Oo. Ah, oo. Ay, naku, parang hassle yun, ah.
Oo, sobra. Alam mo yung kasi may time na ano alam ko yung trabaho eh eto 'to yun, eh. 'Pag ikaw yung alam mo yung trabaho mo, kahit anong ibato nila sayo, basta hindi ka Mara Clara, yung tipong ang Pinoy kasi nahilig sa ganong drama eh, yung, eh, ano yung inaalipusta ka na, paali inaalipin ka na ta's ta's iiyak ka lang sa tabi. Ay! PI talaga <scoffs> sobrang <blows air> hindi hindi uubra sa'kin yung ganun. Kahit sa misis ko sinasabi ko, "Huwag kang maging ano huwag kang maging Mara Clara."
Oo. Totoo. Oo oo. Oo.